ي يا يا راجل استنى بس، معلش، يعني خلّيني بس اسألك، يعني أنت بجد، أنت أنت مش رايح تضبط جسمك، مش رايح تخس، أنت عايز تبقى بطل، يعني تبقى، Mister Olympia يعني عايز تبقى حاجة كده يعني؟
آه، آه، بالضبط، ف
لا، لا، لا، لا أنا ما بُص أنا بُص متحمس جدًا وبُص كل حواسي قَلبت لوّداني، قُل لي بقى ادِّيني <laughs> محتاج أعرف جدًا أنت عملت إيه؟
يا ياه! فَرُحت طبعًا كت كتب لي على نظام أكل معيّن لازم امشي عليه.
تمام.
ماشي، فطبعًا عايز اقول لك، أنا كنت باعاني أوي من نظام الأكل ده، كان يعني نظ نظام صعب، ماشي، يقول لك السكر ما بتاخدش سكر غير من الفاكهة بس، أنت متخيل يعني ما فيش أي حلويات تخش جسمك!
إمم. ما فيش نابُلسيَّة؟
ما فيش <giggles> ما فيش ما فيش نابُلسيَّة، ما
اللي أُم الجبنة الحلوة دِيّة يا جدع <chuckles> ما فيش حتّة ما فيش حتّة بسبوسة كده تضيّع الهبوط اللي جاي ده <chuckles>
ولا حتى باكو بسكوت.
<chuckles> أوبا! فواكه بس.
ماشي. آه، فواكة بس، وكمان مش كل مش كل يوم.
طَب سؤال، سؤال، معلش بس، معلش عشان المعلومة دِيّة مهمة جدًا جدًا بالنسبة لي، لأ مهمة جدًا بالنسبة لي بجد <laughs> هو السكر اللي في الفاكهة ده مش مُضر؟
آه. آه. ما هو أنا باقول لك أهو، حتى الفاكهة مش كل يوم.
آه، ده أوبا! لأ ده أنت كده همو
حتى ح قال قال لي يعني يوم ما ت ما تغلَب خالص وتبقى عايز تاكل سكر، كُل من الفاكهة، ما تاكلش غير من كده.
إمم، آه، بس عامةً ده مش كل يوم بيحصل يعني.
ماشي. آه، لا، لا، لأ، حتى العنب، قال لي أنت ممنوع من العنب؛ لإن فيه سكر عالي أوي، والبلح أنت ممنوع من البلح، ما تاكلش بلح، آآ، ما ت
آه. آه يعني عندك شوف شوية فواكه بس، خُد مثلًا برتقان، تفاح، موز، مثلًا كده، حاجات كده اللي فيها ال آه، تمام، يالّا بينا.
آه. بالضبط، آه بالضبط، ماشي، طبعًا عايز اقول لك، هو عمل لي النظام ده، أنا كنت باعاني مع نفْسِي، بس كان إصراري أقوى من أي معاناة يعني.
إمم، آه.

أنا كنت هاخِس يعني هاخِس. ع عايز عايز شكْل جسمي يبقى حلو يعني خلاص هي المرّة، ماشي، وهاخد بطولات بالفعل، عايز أقول لك أنا كنت بارُوح الgym ده، كنت بارُوح ألعب بَعد العصر، ماشي، لحد أول 3، 4 شهور كده.
تمام. ماشي. تمام. اهم.
بعد أول 3، 4 شهور، أنا بدأت أقول هو أنا ليه مُلتزِم بالgym، أنا ينفع ألعب وقت رياضة برضه تاني بَعد الفَجر أو بعد العِشا، مش عارف إيه، أي وقت.
حلو. اهم، ماشي.
فبقيت ارُوح أتمرّن بَعد العصر في الgym، وبارُوح بَعد العِشا آآ نادي رياضي، ماشي، نادي بقى في ساحات جرْي وكده، أروح أجرِي فيه.
إمم. آه، آه، عايز بقى الأوكسجين النقي مع الجري، ف ل برضه الجري في الgym برضه ما بيبقاش حلو زي الجري في الهوا.
آه. آه بالضبط، بالضبط. وبعدين بقى ب بدأت أجرِي، يعني كان في مكان حلو أوي كده بين البحر وب على اليمين بحر و بقى ومش عارف إيه ودنيا رايقة، فبقيت أجرِي أجرِي على الطريق ده نُص ساعة جري.
إمم. جميل.
نُص ساعة كلّ يوم.
حلو.
ماشي، الكلام ده كان بعد 6 شهور من تمريني في الgym بقيت أجرِي كلّ يوم.
طَب بس قُل لي بس معلش، أنت كروِتّني يا عم أنت، يا عم أنت في إيه يا عم، بالراحة كده عليَّ، أنت دلوقتي قُلت لي قُلت لي آآ، قُلت لي إن أنت بقيت في الgym وبقيت بتجرِي، أنا عايز أعرَف أنت مرّيت بالمرحلة دي إزاي؟ اللحظة العميقة اللي تعِبت فيها، اللي وصَلت فيها إن أنت تقدَر تجرِي أو أنت كروِّتت لي 6 شهور، عايز أعرَف أنت لأ لحظة الإرهاق والتعَب وال والجسد بتاعك، لأ عايز اع عايزك تقول لي أنت مرّيت بإيه علشان توصَل إن أنت تستمر 6 شهور؟ لإن كل اللي بيخش الgym ما بيستمرّوش 6 شهور، ما بيكمّلوش أصلًا.
آه. لمّا لمّا لقيت لأ كلّ ده اتع لأ، أنا أصل أنا يعني 6 شهور ما كانوش كفاية إن أنا جسمي يبقى شكله كويس، فما كانوش كفاية خالص.
لا، أنا مش باقول لك جسمك يبقى بشكل كويس، أنا باقول لك الإستمرارية عملتها إزاي بَعد 6 شهور؟
ماشي، إن أنا كان هدفي إن أنا كان هدفي واضح ومص ومُصمِّم على هدفي ومش هات ومش هاتنازل عنه، فعلشان كده كمّلت ال6 شهور.
إمم. حلو. ف واجهت التعب وواجهت ال ال ال ال ال الجِهاد النفسي، واجهت الوقت وضبّطت وقتَك وعملت كلّ حاجة، حلو.
آه طبعًا. طبعًا آه، وبَعد ال6 شهور يعني خلاص نظام الأكل اتغيّر، بقيت أقدَر آكُل يعني بعض الحاجات شوية.
ماشي.